Ah, mas, é bom. Às vezes, é bom você chegar cedo, aí o doutor pensa: "Nossa, mas que paciente assídua, né".
É. E, aqui como é pequeno
T toda vez, 1 hora mais cedo.
É. Se ele estiver livre, ele me atende. O pessoal, aqui, é tu muito, informal, assim. Fala: "Ah chegou ce ah, então, entra, aí". É. É.
Ah. Assim que é bom. Vai, lá. <laughs> E, assim, no trabalho, assim, como você lida com situações de ansiedade? Você tem uma técnica? Ou ou teu trabalho é, muito re relax, assim, você não precisa se estressar com nada, não tem ansiedade?
É, no geral não tenho, não. No trabalho situação de ansiedade, assim. Eu acho que
Que legal. Então, é um ambiente muito calmo?
É. E, às vezes, s se eu fizer alguma coisa, eu tenho que falar com o cliente com o cliente. Mas, eu acho que, já, faço isso tanto tempo que, eu não tenho mais, tantas essas
Ah, entendi. Você, já, tá bem <chuckles> bem preparado para lidar com cre com cliente.
É. Já, tá mais na É. Às vezes. Se tem alguma coisa que tem que falar de talvez, a coisa mais que cause mais ansiedade é ter que falar que você vai ter que estender o prazo, enfim. Ou, o valor vai ser maior, porque é mais complicado de fazer.
Ah, entendi. Entendi. Nossa, falar que o valor vai ser maior, é se preparar. Falou a frase <laughs>
É é é é, mas aí, eu acho que não tem o que fazer. Então, são coisas do da ansiedade, assim, que você fica: "Ai, que que eu vou falar", ai, se prepara, um pouco, o que você vai falar, mas, é isso. Vai fala do jeito que dá, porque também
É. Verdade. Aham. Na época que, aham. Na época que eu fazia terapia, a psicóloga me recomendou técnicas de respiração. Você você faz, também, assim, nu num auge, um pico. Eu não sei se você já teve uma crise de ansiedade, assim, mas
Entendi. Uhum. É. Eu acho que a respiração funciona. Eu fiz yoga, assim, um tempo, então, tem essas respiração quadrada. Tem outros tipos de respiração, até pra você conseguir dormir, né, que você puxa bastante ar, chega você ficar tonta. Antes de dormir é bom, se tiver com ansiedade. Eh
Aham. Ai, que legal. Aham. Nossa. Essa, eu não sabia. Dessa parte do de ficar tonta. Não sabia.
É. Acho que se você começa a fazer uma respiração que você puxa muito ar, assim, muito muitas vezes, assim, num ciclo, 5, 10, 15 vezes, você depois, prende o ar um pouco e, a hora que você solta dá uma certa tonturinha, assim, no cérebro de tanta oxigenação, acho.
Entendi. Ah. Entendi.
E aí, isso relaxa o corpo. Daí, você acaba ficando mais tranquila. Mas
E te prepara melhor pra dormir, né?

Ah, assim, para ansieda eu acho que essas dicas que eu falei no geral, assim, são dicas que são coisas que eu faço que funciona, eu acho que testar essas coisas, atividade física também é uma outra que
Aham. Boa.
funciona muito para ansiedade. "Ai estou muito ansiosa minha cabeça, vai andar rápido", aquele passo de andar daqui você não consegue conversar, muito, muito rápido, sabe? Faz faz polichinelo na sala então, você com muita muita ansiedade, sabe? É ótimo. Depois que você fizer 30, você não consegue mais pensar, seu cérebro meio que dá uma fritada, assim, você fica meio tonta, foca só no exercício, então eu eu acho que exercício é muito bom pra ansiedade.
Verdade. <laughs> Nossa. <laughs> Sei. Aham. Nossa. Nossa, muito interessante, muito interessante, na época, eu quando eu estava passando pela psicóloga, eu estava assim, nossa vamos tratar da mente, corpo e espírito, né?
Hum, né. Uhum. Uhum.
Então tô tratando da mente, vamos tratar do do corpo, ia para academia e você relaxa, com o exercício. Eu acho que não dá nem tempo, né? De você sentir. <laughs>
Com certeza. É. É, eu acho muito bom, eu acho que, por exemplo, um uns esportes tipo natação para mim é o ideal para ansiedade, você muda tudo, você muda de ambiente, você entra na água, lá tem silêncio, é uma coisa esquisita, você tá quase se afogando, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, é é muita informação, não tem como ter ansiedade, então é muito relaxante, é uma meditação, é um esporte, ah, eu vou voltar inclusive, estou procurando uma piscina já. <laughs>
É legal, é muito bom. Meu Deus. <laughs> Tem. <laughs> Nossa, tudo eu vou procurar uma piscina por aqui, vou ali no condomínio e procurar. Nossa, mas que tudo, tudo, eu adorei te ouvir, muito obrigada por compartilhar, a história comigo.
Olha, recomendo super é perfeita a anotação, ela é 10 em 1. Ah, eu que agradeço, também gostei bastante desse papo, muito obrigada por me ouvir, e até uma próxima.